Мы а в я сначала подумала, ну, ладно, мы на 5 минут опоздаем, но ничего же не случится, ну, ребенок голоден. А, а потом сели на лавочку и что-то стали болтать с ним. И он мне стал рассказывать про эту музыку, как он как он ее любит и как, в общем, короче, он мне заболтал все мозги. Плюс ко всему, эта шаурма, она прям таяла. Это была самая вкусная шаурма. <chuckles> Я вот прям вот сейчас вспоминаю и думаю, с 1 стороны, нехорошо было, да, вот так потакать ребенку и самой же ж вот это вот туда же, <laughs> а с другой стороны А, да, <chuckles> а с другой стороны, это было так, э, вот как-то мы прям воссоединились с ним. У нас были какие-то там, допустим, да, разногласия с сыном, но в этот момент мы были одно целое, и нас соединило, как всегда, как нетривиально это звучит, шаурма. Очень вкусно.
Так. <laughs> <laughs> А мальчик умеет убалтывать. <laughs> Мгм. Шаурма вас объединила. <laughs> Эм. А вы, получается, там жили, вот, в Сирии, как это, вот, э, долгое время, раз, в там, в музыкальную школу, да, ходили, ну, или какие-то уроки музыки, да? Мгм.
М-да, да, м-да, мы там жили, мы там у ой, учились, работалию И я там 20 лет своей жизни, м, отдала этой <chuckles> стране, да, можно сказать.
О, это значительный. А значит, получается, вы там, а, много разной уличной в еды попробовали? Или, может, не уличной, да?
Не то сыс да не то слово. И, кстати, ха, я, опять же, хочу заметить, всё было такое свежее. Вот щас везде пишут: "органическое, органическое". Да чё оно там органическое? А вот там не писали "органическое", а оно было, ну, ты в самом деле, органическое. То есть и идёшь ты по улице, хочется тебе попить, вот, с сушняк, <chuckles> да, гы, жаркая же страна.
<laughs> И дэ о да, конечно.
И в любом ларьке выжимают свежий сок. Вот прям свежайший перед тобой. Любой, из чего хочешь. Ну, то есть это вот те органика, да?
О. Мгм. Ну да, то есть это это прям вот, наверно, шикарно, да, когда можно сразу свежевыжатый сок. И, наверно, не очень дорого это было там?
Это непередаваемое чувство. Да. Абсолютно нет. То есть в переводе в м, ну, сейчас, м, даже я не знаю, что там у них творится, а тогда это было, ну, копейки, вот действительно копейки.
А как давно это было?
А там сок из М, ну что, извини?